ใช่ ใช่ค่ะ ก็เพราะว่าเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าแบบ บางทีเราเคยเสียใจกับใคร ค แบบเพื่อนที่พูด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราอึ้งไป แล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนเอาคำพูดเขาออกจากหัวไม่ได้ค่ะ แล้วเราซึมไปนาน อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลย สัญญากับตัวเองว่า "ถ้ารอบหน้าอะ ใครพูดมาฉันสวนกลับเลย" อะไรอย่างงี้ เพราะว่าเวลาสวนกลับอะค่ะ นี่ไม่ นี่ไม่คิดแล้ว เพราะว่าเรา ร รู้สึกว่าเราได้ Protect ตัวเองแล้ว อะไรอย่างงี้ อะไรแบบเนี้ย เออ ๆ ๆ แล้วแบบก็ไม่ได้แคร์อะ
อืม อืม อืม อืม เหมือนเราได้พูดออกไปแล้ว ก็คือเราจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวที่มีคำนั้นอยู่ในหัว <chuckles> เธอก็ต้องมีเหมือนกัน ร้ายมากอะ <chuckles> ร้ายมากอะ แต่เราแบบว่าไม่เคยเริ่มไง เพราะว่าเราอะให้เกียรติเขาไง ใช่ไหม แต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้เกียรติเรา อา มันก็คงต้องมาวัดกันแล้วแหละ
ใช่ <chuckles> หรือว่าเราจะเป็นคน Toxic นะ <chuckles> ใช่ เราไม่เคยลืม ถูก ใช่ ๆ <chuckles> ดวล ๆ ๆ Duel
เออ ใช่ ก็คงแบบว่า เออ ใคร ใครจะเป็นคนที่ต้องไปในศึกนี้
เออ เออ ๆ ถูกค่ะ ถูก เออ ตลกดีอะ ใช่ ๆ แต่ก็ อืม
<chuckles> ตัวแม่ตัว Mom เนาะ ใช่ ส่วนใหญ่อะ รุ ค่ะ รู้สึกว่าใน ในกรุงเทพอะไม่ค่อยมีหรอก จะเป็น ส่วนใหญ่เป็นชนบท ที่จะเป็นอย่างเงี้ย อืม
อา ใช่ ใช่ ใช่ เรารู้สึกว่าเป็นญาติที่แบบเขาอยู่ต่างจังหวัด อะไรแบบนี้แหละ ที่เขาจะแบบเป็นอะไรแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย เออ ๆ
จริง เห็นด้วยมาก ๆ นี่แบบ "ถ้ากลับบ้านไปอาทิตย์หน้าฉันต้องโดนอีกแน่เลย" <chuckles>
อืม <giggles> เออ แล้วพอ เราจะมี PTSD แบบนั้นน่ะ เราเลยแบบ เห็นหน้าเขาแล้วแบบ "เฮ้ย! วันนี้จะถามอะไรแปลก ๆ อีกเปล่าวะ?" อะไร เงี้ย
ใช่ ๆ ใช่ "เขาจะทำลายมูดฉันหรือเปล่า? วันนี้ฉันอุตส่าห์กลับบ้าน" อะไรแบบเนี้ย อืม
เออ ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ จริง เห็นด้วยค่ะ เห็นด้วย
ค่ะ โอเคค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาพูดคุยกัน สนุกมาก ๆ เลยค่ะ